Okay, perfetto.
E poi un altro ricordo, sempre legato a mio nonno, era che quando mi veniva a prendere alle 16, quando uscivo da scuola, se magari non andavo a pranzo da loro che mi fermavo per il pomeriggio lui portava sempre con lui delle caramelle alla fragola che, tuttora sono in vendita senza zucchero.
Okay. Morbide?
Ehm, sì, erano morbide, morbide piccoline, ehm, rosa, perché lui le prendeva alla fragola che sapeva che a me piacevano tanto.
Okay. <giggles> È carino, magari pensava anche al fatto che ti potesse piacere il colore, il gusto, è proprio il cliché il cliché della nonna però su tuo nonno. <chuckles>
Ehm, teneva quelle sì. Sì, probabilmente sì. Esatto. Ehm, e lui invece aveva anche quelle tipo mentine, me poi non piacevano, ehm, che
Mh-mh. Ah beh forse un po' forti per una bambina.
Forse sì, erano anche quelle, mhmm, messe separatamente, quindi non erano le, uhm, non mi ricordo se erano, no, le mentos, vabbè quelle che mangiavi e poi si formava al buco in mezzo. Erano tipo simili però
Mh. Sì, ho capito.
ehm, così impacchettate singolarmente e tutti i bambini sapevano che quando uscivamo lui aveva le caramelle.
Ah quindi praticamente le distribuiva a tutti, cioè era un po' il nonno di tutti, sì.
Praticamente sì. <chuckles> Ne portava sempre un sacco. Che ridere.
È una cosa carina, immagino lui andare al supermercato o dove andava a comprarle e prendere proprio i pacchi i pacchi, <chuckles> i sacchi di caramelle.
<chuckles> Poverin Ti giuro cioè lo svenavano pover uomo. Che rid
<chuckles> Però immagino lo faceva con grandissimo piacere, quindi magari piuttosto che comprare una cosa in più gli faceva più piacere comprare le caramelline per tutti voi.

E, uhm, le patatine. <chuckles> Se non era il pollo, le polpette che le faceva lei.
Okay, quindi comunque Le patatine al forno, oppure tipo fritte? Fritte, ah quindi comunque era la nonna moderna. <chuckles>
Fritte. <chuckles> Ovviamente sì. La nonna moderna le friggeva. Ogni tanto le faceva anche al forno, però si ve si vedeva la differenza quando le faceva fritte.
Quindi sapeva che a te, e non so se o magari, avevi una sorella, o fratelli? Ehm, sapeva che che era il po' il vostro guilty pleasure, quelle patatine fritte col pollo.
Fratello. Gli piacevano tanto. Proprio que Ma dal pollo, vabbè mi ricordo proprio la tu ehm, la pentolona quella di, mhmm, tipo terracotta dove faceva questo sughetto che era spaziale, te lo giuro veramente, assurdo; ehm, e poi vabbè le patatine. Sennò faceva il pollo magari lo alternava con le polpette che ci metteva di tutto, il parmigiano, macina
Mh-mh. Okay, quindi polpette, quelle col pane, la carne, magari. Ma ma tipo fatte al forno, oppure c'era comunque il sugo?
Sì. Brava. Allora, le faceva sia al sugo, però ti dirò che a farle al sugo era più brava la mia nonna materna.
Ah okay, quindi ognuno ha le le sue specialità diciamo.
Sì. Esa mia nonna è calabrese l'altra, e faceva ste polpette atomiche, te lo giuro.
Ah okay, posso immaginare. Madò, m mi stai facendo venire una fame, ti giuro. Mh.
Ecco, passiamo all'ora di cena, quindi <chuckles> siamo perfette.
Sì, sì, e a a meno che a meno che adesso non me le cucini, non non so come fare a colmare questa questa fame. E e a propos
Mamma mia, ci doveva pensar lei. Comunque
Sì, e a proposito di di cucinarmi le polpette, ma tu poi da grande ci hai riprovato a a replicare qualche ricetta? Anche se magari non seguendola pedissequamente, però comunque, non lo so, uhm: "Faccio il pollo con le patatine perché mi ricorda lei."
Sì, magari lo faccio però non seguendo la sua ricetta perché devo ancora riscovare proprio quel libro di cui ti dicevo, però me lo ricorda perché istantaneamente mi viene in mente il suo, e quindi anche se magari lo cucino male assume un sapore migliore perché forse sè il ricordo della cosa.
Sì. Ah! Ah, oka ah okay, io pensavo stessi dicendo l'opposto, ovvero che nulla di quello che puoi cucinare tu o gli altri può reggere quel quel paragone nel nel tuo cervello.
S sicuramente sì, cioè questo hai ragione, però mi sembra che, mhmm, er solo ricordandolo possa comunque avere un sapore migliore di quello che in realtà ha.